Tu sais pas plus tard qu'hier là, j'étais en train d'échanger sur heu, un sujet, heu, lié au couple et cetera et heu, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est notamment le sujet de la jalousie. Est-ce que tu as une idée sur heu, en fait, le comment dire? Selon toi, d'où est-ce que ça vient cette jalousie excessive dans un couple?
Moui. Hem, ça, c'est une bonne question, je pense que ça doit venir, heu, souvent d'un manque de confiance en soi.
Ouais.
Et heu, du coup, quand quand on n'a pas confiance en soi, c'est difficile d'avoir confiance en en l'autre, en fait. Parce que je pense qu'on qu'on projette toutes nos craintes, nos faiblesses sur l'autre. Tu vois? Je sais pas si c'est si c'est clair ce que je te ce que je te raconte, bah, après, c'est pas c'est pas universel, je pense que ça dépend vraiment des personnes, hein, mais je pense que ça vient déjà de de ça, quoi. Le le la la peur de de perdre, tu sais? De perdre l'autre.
OK. Mmh mh. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. D'accord. OK. Parce qu'on ne se sent pas assez pour l'autre personne, du coup.
Parce qu'on se dit: «Peut être» Voilà, je pense que ça, ça vient de là en priorité, ouais.
D'accord. OK. Bah, pour le coup, moi, je je suis d'accord avec toi. Je pense que ça fait partie d'1 des facteurs. Après, si heu, peut-être heu, l l'expérience parce que généralement, bon bah, quand on a eu des heu, peut-être je sais pas des des déceptions ou heu, des histoires, heu, qui font qu'on n'a plus confiance en l'autre, peut-être effectivement devenir, heu, ben, jaloux, alors qu'il y a pas il y a pas de raison au départ.
Ouais. Oui. OK. Ouais, je je vois, ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça, ouais, tu as raison, c'est vrai qu'à f à force d'avoir des, heu, des relations plus expérimentées, on va dire, c'est peut-être, heu, je pense que ça joue énormément aussi, ouais. Ou alors, tu sais, si on a été déçu, trompé ou et cetera peut-être que ça ça doit avoir une influence, quoi.
Mmh. Mouais. C'est ça. Et pour le coup, toi, tu as déjà été jaloux? Heu, est-ce que tu es jaloux en temps normal? Comment tu te positionnes par rapport à ça?
Hem, je suis pas jaloux si tu me donnes pas de raison de l'être. <laughs> En gros, c'est-à-dire que je vais pas être, heu, H 24, heu, derrière la personne, heu, voir ce qu'elle fait ou à prendre son téléphone ou à machin non, ça c'est pas possible parce que si si la relation commence comme ça, tu enfin, tu sais que c'est voué à l'échec quoi
OK, OK OK. Ouais. Mmh mh, c'est pas un souci.
même si tu en as, heu, que j'ai vu qui aimait ça, qui aimait être fliqué, qui aimait, heu, que l'autre soit jaloux et cetera pour, heu, pour elle, c'était une preuve d'amour.
Ah ouais. J'entends ça souvent aussi, et tu penses que c'est le cas?
Ah ouais? Heu, p pour certaines personnes oui, hein. Ah oui oui, je pense qu'elles sont elles sont persuadées que si tu si tu es pas jaloux, tu sais que tu l'aimes pas en fait. Ça, ça m'est déjà arrivé ouais. Ah oui oui, c'est complètement ah oui, ça m'est déjà arrivé.
Bizarre comme raisonnement, je trouve. Ouais, ça t'est déjà arrivé, et du coup, cette per la personne en question, heu, qué quelle a été son comment dire? Sa façon de voir les choses pour toi? Parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à exp à expliquer ça quand même hein. Jalouser les hommes
Ah bah moi aussi hein, moi j'étais complètement, heu, déboussolé, je dis «Attends, c'est pas parce que je te fais confiance et que je vérifie pas ce que tu fais, où tu es à chaque fois que je tiens pas à toi, c'est c'est peut-être même le contraire». Et heu, j'ai essayé d'avoir ces explications et cette explication, c'était, heu,: «Non mais si tu fais pas attention à moi, si tu es pas jaloux, si tu fais pas, heu, gaffe à ce que je fais, c'est que, heu, je compte pas pour toi en gros».
Mmh mh. OK. Est-ce que là aussi, ça serait pas justement, heu, une preuve d'un manque de confiance en soi? Dans le sens où, j'ai besoin que personne me montre qu'elle est attachée à moi finalement, et donc qu'elle est jalouse, parce que j'ai moi-même pas confiance? Tu me suis? Ouais.
Je te résume hein! Ah, oui, oui! Oui. Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est totalement ça. En plus, elle était complètement, heu, heu, heu, in in elle était elle était insécure, c'est-à-dire qu'elle était pas du tout, heu, confiante en elle. Elle a elle avait aucune confiance en elle, ah ouais, ouais. Elle était très, heu, très spéciale sur ce sujet ouais.
D'accord. Ouais. C'est quelque chose que tu as constaté, quoi, en tout cas.
Oui, bah, oui, oui, à force, heu. Tu sais, au début de la relation, hem, elle fait semblant, tu vois? Elle se cache et puis d'un coup, heu, ça ressort, quoi. Comme on dit, hein, chasse le naturel, il revient au galop, heu. <laughs>
Mmh mh. Mmh mh? Mouais. <laughs> Ouais, ça c'est clair! Non, mais clairement, heu, on peut pas y échapper.
Et ça, d'ailleurs, je peux ah, non, non, non, c'est c'est c'est <blows air> c'était une, heu, une p pas une très bonne expérience, quoi, mais bon. Ça arrive hein!
Mmh mh. C'est la vie, ça forge! Ouais. Tu voulais me poser une question, je pense.
Mmh oui. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas. Oui! Heu, je vais savoir, heu, si tu crois que la jalousie, ça peut être une preuve d'amour justement? Ou un signe de problème?
Non, pas pour moi, hem, après, tu vois, bon, on on parlait d'expérience. Je pense qu'on a chacun eu, heu, une, heu, période où quand on était plus jeune notamment, bah, on avait, heu, on était jaloux, on était amenés à, effectivement peut-être, fouiller dans les téléphones, se poser des questions, «Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi, voilà» enfin voilà, être très dans le flicage et en grandissant, heu, quand justement, on prend plus confiance en soi, au enfin, comment dire ça aussi? Qu'on a plus confiance finalement aux aux autres aussi, qu'on est moins méfiant et heu, qu'on grandit tout simplement. Bah, je pense qu'on a plus de recul, plus de maturité, pour ne pas être jaloux. Parce que voilà, preuve d'amour, jalousie, pour moi, c'est vraiment 2 choses incompatibles. Après heu, ouais ç ça, moi, par exemple, ça m'est arrivé d'être jalouse effectivement. Parce que hem
Ouais. Oui. Oui, oui. Ah ouais? Oui. C'est ça. Oui, oui, bien sûr. Comme toujours.
Comment dire ça? Peut-être parce que
Parce que l'autre en face, peut-être tu as peut-être donné des raisons de l'être aussi.
Oui, mais qui sont peut-être pas justifiés. Dans le sens où, le problème vient de moi. On parlait tout à l'heure de confiance en soi. Ça m'est arrivée, tu sais, d'être jalouse, parce que, par exemple, mon conjoint mon conjoint était, heu, à l'époque très hem, très sociable et heu, bah c'est vrai que heu, bah, le fait que voilà, peut-être qu'il soit trop sociable à mon goût avec une personne, heu, du sexe opposé. Effectivement, heu, ça peut, heu, bah, créer de la jalousie. Alors que finalement, il y a pas forcément de raison, quoi. Donc, je pense qu'à cette époque-là, j'avais peut-être moi-même un problème de confiance en moi. Mais heu, ouais.
Ah oui. Ouais. D'accord. Oui. Ça peut engendrer de la jalousie, ouais. Ouais. Oui, ça oui, c'est possi ça peut être ça aussi, hein. Ou alors peut-être qu'il y avait, heu, chez ton compagnon de l'époque, heu, des gestes ou des des mots qui étaient pas forcément heu heu
Qui visait pas à me rassurer, peut-être aussi.
Non, c'est ça. Peut-être ça aussi ou alors heu, tu voyais son comportement vis-à-vis des autres, peut-être que c'était un peu trop pour toi, tu disais ça: «Ah non, là, c'est un peu c'est un peu trop».
Mmh. Ouais, par rapport à mes propres limites, tu veux dire? Heu, ouais, ouais, c'est vrai.
Voilà, c'est ça. Tu es un peu trop tactile ou un peu trop heu, familier dans le dans le langage ou heu, tu vois? C'est peut être peut être des choses qui qui doivent être un peu déranger, heu, tout dépend de l'attachement aussi, quoi.
Ouais. Ouais, ça doit être ça, aussi. Effectivement. Ouais, donc heu, pour le coup, non. Jalousie, preuve d'amour pour moi, c'est pas c'est pas quelque chose qui qui va avec, mais heu, voilà, toute personne peut être jalouse, après, il y a des limites à avoir, quoi.
Ah oui, oui, oui, oui, c'est sûr, heu, mais je sais pas et si moi, j'ai un exemple, par exemple, d'une heu, d'une fille que je j'avais rencontré, enfin, on parlait souvent sur internet pendant longtemps et on on s'était on s'était rencontré, on s'était mis ensemble et j'avais pas du tout idée à quel point elle était jalouse, mais comme je te quand je te dis: «Jalouse, maladive,» c'était maladif, hein, c'était incroyable. C'est, 1 fois, elle me heu, elle arrêtait pas de me parler de sa meilleure amie, ah ma meilleure amie, ma meilleure amie et machin tout ça, je fais: «Ouais, OK». Et puis, elle me montre une photo d'elle. Elle me fait: «Tu vois? En plus, elle est toute seule et tout, ça me saoule, heu, pourtant, c'est une gentille fille et tout ça», je fais: «En plus, elle est mimi». Alors, ce que j'avais pas dit!
Ouais. <chuckles> Ouais. Mmh mh. Aïe! La chose de trop.
Ah là là, elle est mimi, tu vois? Mais innocemment, quoi. En plus, c'est sa meilleure amie, je pensais qu'elle aurait été contente. «Oui, tu vois? Elle est mignonne». Non, c'était pas ça la réponse, ah c'était: «Ah tu la trouves mignonne, tu veux que je te la présente, heu», elle est partie en vrille pendant 1 heure, c'était, heu, ouf, catastrophique.
<chuckles> Ouais. Aïe! Ouais, mais tu mettrais ça sur le coup de l'âge, du coup? Ou c'était, heu, ça a rien à voir, non?
Non, c'était vraiment, heu, après, heu, après lui avoir pardonné cet excès de, heu, de jalousie, je dis: «Bon, c'est peut-être, heu, que voilà, c'est peut-être aujourd'hui, elle est elle est pas dans son assiette, heu, ça va passer». Mais en fait, non, hein, non, non, c'était c'était le début de de «l'enfer» entre guillemets, parce qu'après, elle m'appelait toutes les heures, heu, pour savoir ce que je fais, où je suis, avec qui, et cetera, et cetera. Donc heu, ouais, c'était c'était très, très compliqué.
<chuckles> Oui. C'était elle. Ouais. D'accord, et Comment tu te positionnes justement quand, heu, tu es face à ce genre de situation-là? Est-ce que tu prends la fuite? Est-ce que tu mets fin à la relation? Est-ce que tu te cherches à discuter?
Bah, j'ai essayé de discuter, je lui ai dit: «Pourquoi? Heu, qu'est-ce que je t'ai déjà donné des raisons d'être, heu, d'être jalouse? Est-ce que je t'ai s est-ce que tu as déjà des des des soupçons, de preuves ou quoi, que je que je t'ai que je t'ai trompée ou ou que je pense à te tromper ou que machin?» heu, bah non, heu j'avais beau essayer de de m'expliquer, il y avait rien qui rentrait. C'était, heu il fallait que tu vois que moi que moi que moi et heu, limite, heu, heu, elle essayait de de m'éloigner de même de de mes amis, quoi.
Mmh mh. D'accord. Ouais, ça c'est
Elle était exclusive, hein. Mais, exclusive, c'était, on est que deux, c'est tout.
<laughs> Ouais, ça peut être compliqué. Chacun doit avoir, quand même, son son cercle et heu, continuer sa vie, quoi. Faut pas s'oublier pour le coup. OK. Ouais. Moi, j'ai jamais été non, justement, j'ai jamais eu, heu, de personne, heu, excessivement jalouse. Après, heu, je comment dire? Je suis une bonne élève, je je laisse pas, hem, comment expliquer ça? Ouais, je je fais pas des choses qui permettent de douter, tu vois? Après, hem, j'ai déjà eu, heu, effectivement des des des des des des compagnons à l'époque, qui, heu, me posaient des questions. Pas je moi, je suis quelqu'un qui, heu, m'entend très bien avec, heu, bah, les personnes, heu, de sexe masculin, heu et pour le coup, bah, des amis que j'avais avant de connaître, heu, ses compagnons de l'époque là
<laughs> Oh, bah non, je suis d'accord. Et toi, ça t'est déjà arrivé de te retrouvée en Ouais, tu es pas du genre, heu ouais. D'accord. Ouais. Ouais.
j'ai enfin, je continue à être proche de ces amis-là, si tu veux. Et c'est vrai qu'on m'a déjà demandé, mais pourquoi, heu, pourquoi il te dit ça? Pourquoi ça? pourquoi si? Bon, moi, je cherche toujours à expliquer. Je pars, heu, du principe que la communication, ça peut résoudre beaucoup de choses et heu, voilà, j'ai jamais été confrontée à des choses autres que ça. Mais, je pense que, si jamais je suis confrontée à quelqu'un qui est vraiment trop jaloux, heu, ça risque de me me faire fuir. Ah ouais, clairement. Parce que tu cherches la paix, en fait, avant tout et heu, surtout à la à l'âge que j'ai maintenant, on n'a plus le temps, en fait, pour ce genre de bêtises là, quoi. Donc, heu
Ouais d'accord. Bah oui. Ah oui, je suis d'accord. Ça va être un gros frein, quoi. Ouais. Oui. Bah oui. Non. Non, je suis d'accord. Et puis, même m même quand tu es jeune, c'est vrai, que quand ta première expérience est avec quelqu'un qui est excessivement jaloux, heu, c'est c'est je pense que ça doit laisser les traces, quoi, hein.
Mmh mh. <laughs> Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair, pour le coup. Ah là là. Et, alors, du coup, quel, hem s voilà, tout à l'heure on a expliqué enfin, je t'ai posé la question de savoir comment tu réagirais quand quelqu'un, heu, est est jaloux. Est-ce que, heu, du coup, tu vois d'autres choses que des personnes pourraient mettre en place? Est-ce que tu as vu des gens agir de manière différente, autour de toi, peut-être?
<laughs> Ouais. Heu, oui. Alors là, c'était une question d'amitié. C c'était, heu, j'étais devenu pote avec, heu En fait, je faisais les cours de de théâtre et je suis tombé sur un un gars, heu, on s'entendait super bien, on avait, heu, on pensait la même chose, le même genre d'humour, heu, tu vois? C'était des des fois, tu re tu tombes sur des personnes, tu te dis: «Ah, lui si je t'avais rencontré, heu, quand j'étais pote, heu, qu quand, pardon, quand j'étais au collège ou plus jeune, on on serait, on serait pote pendant des années quoi». C'est ça. Et, heu, du coup, ça c'est super bien passé, on passait des soirées, on délirait, machin, tout ça. Et un jour, heu, je tombais sur une, heu, sur une fille, heu et heu, où c où j'étais amoureux d'elle, en fait, et puis ça c'est ça ça c'est fait. On est sorti ensemble et tout ça et, heu, du jour au lendemain, heu, bah, ce pote a changé complètement, quoi. Il était jaloux d'elle, heu genre
Ouais. Mmh mh. Non, ouais, tes potes. Mouais. C'est vrai. Mmh mh. Mouais. Ah. Parce que tu n'avais plus de temps pour lui?
Bah si, pourtant! Je, heu, je je je le voyais pas autant, mais c'est normal, il faut il faut aussi laisser du temps à à ta à ta relation, un peu. Tu peux pas, non plus, quand quand tu rencontres quelqu'un, heu, lui dire, bon, je te vois qu'une heure et puis je vais passer le reste de mon de mon temps avec mon pote, c'était pas possible. Puis surtout qu'à l'époque, c'était la première fois que, heu, j'étais amoureux et que c'était réciproque. En général c'était tout seul, tu vois? <laughs> Donc, heu, j'ai essayé quand même de de pas gâcher ça et heu, lui, heu, non, non, c'était c'était pas possible, quoi. C'était, heu, non, mais tu passes trop de temps avec elle, heu, heu, tu vois? On devait aller à un con à un concert et heu, du coup, bah je dis, bah, c'est cool, on pourrait aller avec elle, elle aime bien ce groupe et tout, heu, heu, il m'a fait il m'a fait la guerre. En fait, je lui ai j'ai j'avais l'impression d'être en couple, quoi, avec lui. Mais c'était très bizarre, quoi et heu, je je <sighs> ça ça m'a vraiment décontenancé et puis heu, du jour au lendemain, ça m'a saoulé, je lui ai dit: «Écoute, heu» je lui ai dit ses quatre vérités et heu, bah, ça a pas plu et je lui ai dit: «Bah écoute, tant pis hein». On a on a on a passé des des bons moments mais là, heu, là c'est trop là. Moi, l l l'amitié exclusive, je je j'arrive pas, hein. Je peux pas.
Heu, oui. Mmh mh. Ça passe pas ça, ouais. Oui. Ouais. OK. Mmh mh. Ouais. Ouais, je comprends. <laughs> Ouais. Donc, heu, vous n'avez Ouais. Ouais. Vous avez plus eu de contact par la suite, du coup? Ça a un peu gâché, on va dire l'amitié, ouais.
Non, il a essayé il a il a essayé, mais j'ai jamais, heu, jamais donné, heu, d d donné suite parce que, heu, je voyais où ça allait mener quoi. Et toi?
D'accord, mmh OK. Ouais. Non mais s tu as raison. Bah, en amitié, c'est vrai que, bon, moi, je n'ai c'est pareil, j'ai jamais été trop confrontée à ça, heu, mais c'est vrai que j'ai déjà vu autour de moi des gens qui, heu, ouais, ressentent, heu, un malaise, comme par exemple, tu sais, dans un groupe de copines, il y a forcément des, heu
Ouais. Ouais.
des affinités un peu plus, heu, solides, heu, entre deux copines, dans le groupe, tu vois? Deux ou plusieurs. Et c'est vrai que, bah, bon, après je moi, j'imagine, tu sais, l'époque du lycée, heu, du collège, et cetera. C'est vrai que, ouais, heu, j'ai déjà vu des personnes qui, hem, bah, étaient jalouses, quoi. Parce que, parfois, tu as l'impression qu'elles se sentent comme étant la troisième roue du carrosse. Enfin, c'est pas ça l'expression, mais, hem, je pense que tu vois. Ouais, voilà. Tu, heu et, du coup, bon, bah, ouais, ça ça s'est déjà vu aussi. Après, heu, c'est pareil, personnellement, j'ai jamais trop, heu, en fait, j'ai jamais eu de problème, hem, de ce point de vue-là, moi.
Oui, oui, je vois. Je vois, je vois. Ouais. Ah oui. On t'exclut, on va dire, heu, du groupe. Ouais. Ouais, oh, tu as tu as tu as eu de la chance, du coup, dans tes relations amicales ou amoureuses.
Ouais. Et d'un point de vue famille, du coup, je sais pas si tu as des frères et soeurs?
Oui. Non, non, non, je je suis fils unique.
Fils unique, OK, donc tu as pas été confronté à ce genre de chose. Parce que c'est vrai que dans les familles aussi, ouais, ça se ça se c'est quelque chose que tu vois, hein, dans des fratries, heu, plus jeunes.
Ouais. Non, et toi? Et toi, par exemple, é t t tu as des frères et sœurs aussi?
Ouais, j'ai 2 sœurs et plus jeune, heu 2 petites sœurs en plus. Donc, plus jeune, ça m'est arrivé effectivement d'être jalouse de mes petites sœurs parce que bon, bah heu, maman faisait plus attention à la plus petite qu'à moi, mais heu
Tu as 2 soeurs. Ouais. Ah oui, d'accord. Jalousie, par rapport aux parents, quoi, ouais.
ça s'explique. Ouais, ça s'explique, quoi, tu vois? Je pense que, bon, heu, pff, ce sont des choses qui arrivent aussi.
Oui oui. Bah, maintenant que tu es maman, en plus, peut-êt te te tu peux peut-être plus expliquer ce qui t'es arrivé, heu, là-dessus, quand t'étais plus jeune, du coup.
Ouais, après, je suis maman que d'un seul, donc heu, j'ai pas ce problème-là. C'est ça, mais heu, j'ai conscience qu'effectivement ça peut arriver, ne serait-ce que, heu, ma petite sœur a un petit garçon, elle va avoir des jumeaux là en décembre, donc ils seront 3. Et je sais pertinemment que le plus jeune va avoir du mal à céder sa place. Parce qu'il est très possessif, mais bon, après, il faut savoir expliquer les choses
Ah oui, OK, c'est pas pareil, oui, oui. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Puis, petit garçon, avec la maman, heu, c'est c'est quelque chose, hein.
<laughs> c'est ça, c'est exactement ça, donc heu, bon.
<chuckles> Ils sont très, très, très exclusifs, en général. <laughs>
Ouais, ouais, clairement, donc heu, voilà, je pense que la jalousie, tu le vois dans tous les domaines après bon, bah il faut savoir jongler avec, hein?
Oui, il faut savoir gérer, et puis il faut savoir aussi, heu, des fois, mettre des des stops, parce que souvent, les personnes jalouses, heu, essaient d'influencer ta vie, quoi. Je ça c'est j'ai remarqué ça, quoi. Tu sais, heu, savoir comment te te comporter, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce que sinon, moi, je vais pas être content, heu, tu te dis: «Attends, je suis libre ou pas?» <chuckles> je savais pas qu'on avait signé un contrat. <inhales> <chuckles> En tout cas, merci pour cette conversation, c'était cool, comme d' habitude.
Mmh. Ouais. <chuckles> Ouais, c'est vrai, tu as raison. <chuckles> Bah écoute, je t'en prie. Á un plaisir de te reparler bientôt. Salut.
Pareil, salut.